Hoping, hopefully.
Parang ang lahat lahat tayo yun ang ano <chuckles> yun ang pangarap kaya sana matupad lahat ng pangarap natin kahit na 10 taon, 5 taon, ilang taon man natin yun ano
Mm. Oo.
pangarapin ganyan.
Kailangan ano, ah, may goal din para alam natin kung anong gagawin natin, kung paano tayo makakarating dun sa goal natin, ano po, mm.
Oo, ayon dahil nga dun sa na katanungan, mo may dagdag naman akong katanungan para sayo, ano ang mga pangarap o plano mo ngayon s na gusto mong matupad sa loob ng 10 taon?
Mm. Sige po. Hmm 'yon nga gaya po ng sabi ko, ah, hopefully po, ah, 10 years, um, maging stable, na nakatulong na din sa pamilya, ganon, kasi ah, parang yun po yung goal ko, yung parang gusto kong mangyari na makatulong sa family ko ganon, yung baga maiangat po sila sa estado ng buhay po namin ngayon.
Mm. Mm. Tama, sang-ayon ako diyan sa naturan mong yan.
Mm.
Kasi parang hindi ka nalang pagtapos or sa loob ng 10 taon na pag-papangarap mo is hindi nalang siya para sayo, eh, para na rin siya sa pamilya at sa pamilyang gusto mong buuin di ba?
Mm. Kaya nga po, oo, oo. Pero sa tingin mo po, ano ang pagbabago sa buhay mo na kailangan mong gawin para makarating doon? Sa pla in 10 years.
Ah. Siguro sa tingin ko ang pagbabago na kailangan kong gawin ngayon, eh, yung pagsumikapan ko pa lalo yung mga bagay na gusto kong makamit sa mga susunod na taon na gusto kong maging successful ganyan kasi minsan <swallows> hindi ko naipagkakaila sa sarili ko na, minsan tinatamad ako na parang alam mo yun. Na-bu-burn out ka na sa sobrang ganito, ganyan, ang daming iniisip sa buhay pero
Mm. Tama, mm. Mm. Kaya nga po, mm. <chuckles> Kaya nga eh. Minsan talaga yung katamaran po yung ano ano yung problema, yung naghu-hurdle sa'tin, sa mga pangarap natin, or mga gusto nating gawin sa pang araw-araw ganon, may mga gusto tayong gawin pero dahil tinatamad tayo tsaka nalang ganon. Minsan naaano na, nakakalimutan na may ge importante palang gagawin.
Oo, pina Tama. Oo.